Ma, uhm, volevo chiederti se c'è una canzone, un brano che senti davvero tuo, no, cioè un po' che ti rappresenta e magari poi la spiegazione, no, di perché proprio quello, magari le sonorità piuttosto che il testo, la voce, ehm, fa sì che ti rappresenti un po'.
Sì. Bah, allora, <exhales> al in verità c'è un brano, che tra l'altro è uscito da pochissimi giorni. Io mi son lasciato 2 settimane fa, ehm
Ma cavolo mi dispiace però.
<chuckles> ehm, ques c'è è usc è uscito questo brano venerdì di Geolier. che è un cantante, ehm, nulla su questa canzone qua, si chiama "Fotografia", ehm, racconta un po' di questo amore, ehm, <chuckles> che è che è terminato, è andato, buttato in caciara dai, possiam dire così. Ehm, e quindi quindi nulla, ehm, è questo un po' il tutto, ehm, e quindi questa canzone in questo momento qui anche se è uscita da pochissimi giorni è la canzone che io definisco, mhmm, quella che in questo momento mi mi rappresenta maggiormente.
Ah sì, certo, conosco. Ma, uhm, la il testo diciamo parla di questo amore che comunque dice che è irrecuperabile, oppure c'è anche mhmm, cita anche dei ricordi belli, per esempio all'interno?
Mhmm, no, secondo me parla molto di no, non è molto mhmm, cioè non è la canzone strappalacrime, no, però tipo per esempio ci sono delle frasi quindi magari: "volevo farti una fotografia stasera me a è uscita sbiadita, non riuscivo a metterti a fuoco", cioè sono molto cose che rimandano al passato, <sniffs> più che effettivamente un qualcosa che che ti tiene attaccato, capito, sul sul presente.
Ma che significato ha per te nel preciso questo pezzo, per esempio, che mi hai detto?
Mah, significa che che forse vorrei accettare quello che è successo ma probabilmente non non ci riuscirò, anche perché, allora se fosse stato un litigio, un qualcosa, lo avrei accettato ma siccome è stato un tradimento forse
Ah cavolo, eh immagino che non sia stato per niente facile per te.
Eh, diventa secondo me più più complesso da gestire.
Sì, perché comunque è una di quelle cose che a volte possono anche essere imperdonabili, tipo secondo te, potrebbe essere perdonabile un tradimento?
Dipende. Dipende. Se alla se me lo fa un mio amico, ma è una roba soft, nel senso che, ehm me che può essere, non lo so, una cosa soft, okay. Immaginati una cosa soft per te. Allora, una cosa soft sì, te la te la posso perdonare, okay? Ehm, però, mhmm sempre con riserva. Presente che tu puoi accettare i pacchi?
Sì, certamente e poi <chuckles> cos'è?
Uhm, i pacchi i pa i pacchi con riserva, no, e tu vedi se se il pacco ti arriva giusto e ecco io io farei così. Cioè io l la nostra amicizia può proseguire, ma tempio quella roba che se succede qualcosa, ehm, io la scon la la terza opportunità non te la do. Ma non ti do neanche la seconda. Te ne do 1. Poi figli
Uhm, sì, sì. Uhm, sì ho capito come la intendi e il modo di agire a seconda di come ti si presenta.
Esa poi te la Poi te la gestisci tu come vuoi perché, attenzione, tu sei padrone di gestirtela come vuoi, eh? Ehm, <tsk> e quindi questo è uhm, è un po' la, uhm, un po' questo aspetto In amore invece, mhmm, se se tu mi tradisci, uhm, lì c'è la la fiducia, ehm ehm, cioè è a uno stadio maggiore, capito, perché comunque in un rapporto tu vivi, uhm, un'intimità, ehm, vivi delle emozioni, vivi ma io non so una vacanza che con la il tuo amico non avresti fatto, ehm
Specialmente quando trovi l'amore quello vero, no, non quel cioè quan ti innamori veramente.
Esatto. Ma ci stavo assieme da 3 anni quindi sai non è una neanche una roba che dici: "È da 1 mese, vabbè da 1 mese non gli stavo simpatico io e ne ha cercato un altro", ma <chuckles> no gli non non non gli avrei dato neanche torto, perché sai magari col lavoro che faccio, con tutto quello che faccio, con gli impegni che ho, ehm, si, uhm, magari è proprio difficile, però, ehm, nel sens
Quanto tempo vi vedevate?
Bah, 5 giorni a settimana sempre, sempre.
Eh, allora sì, con una buona frequenza comunque, però magari era poco il tempo, non so.
Ehm Mhmm, no, uhm, quando ci vedevamo solitamente dormivamo anche assieme, quindi il il tempo era <chuckles> il tempo c'era, il tempo c'era, poi io molto spesso andavo da lei, perché lei aveva la lei abita da sola perché è una fuori sede
Okay, ho capito la situazione.
Quindi quindi sì, si poteva andare a dormire da lei perché appunto non c'aveva nessuno O meglio abitava anche da me, ehm, anche perché comunque, ehm, casa mia, dei co con i miei genitori è sviluppata su su 2 piani, ehm, piano terra e c'è i c'è poi tutta la cantina che ha la stessa la stessa profondità, cioè la stessa metratura e soprattutto divisione della casa sopra. Quindi praticamente lo uso io come mio appart sì, lo uso io come mio appartamento.
<sucks teeth> Ah sì, sì più o meno mi è venuto in mente come può essere strutturata, okay. Vabbè ci stava come, mhmm, opportunità per diciamo avere uno spazio proprio.
Ehm Sì, sì, sì, quindi cioè, ehm, la la frequenza c'era. Poi anche lei faceva il lavoro in cui il weekend era impegnata ehm, e quindi questa roba qui ci ci completava però vabbè lei ha deciso di fare questa cosa. Fortunatamente San Geolier quando c'è bisogno di una canzone la fa sempre uscire al momento migliore.
Ti piace tanto Geolier.
Sì, sì, ehm, è stato il primo cioè lui è stato uno il cantante che io ho iniziato a seguire anche quando lui non era famoso.
Okay quindi già da un prima del festival, anche prima.
Ehm Sì, sì, io mi ricordo qua di quando sono andato al suo primo concerto e andavo in prima superiore, quindi ti parlo di un bel po' di anni fa e il suo primo concerto eravamo in 20. <chuckles>
Ah cavolo. <chuckles> Uhm, imma ed è proprio bello vedere l'evoluzione di un artista, no, a volte perché tu sei stato uno dei primi praticamente.
Sì, ehm, uno dei primi, uhm, a o per il suo quando è uscito il suo album praticamente, ne ho ne ho ordinati una ventina e li ho regalati a tutti i miei amici, ehm
Ah che bel gesto però.
Perché, cioè ero proprio, uhm, cioè mi mi piaceva proprio. Allora, le prime canzoni no, perché le prime canzoni come dico sempre a tutti erano trash.
<chuckles> Stavo per chiederti se preferisci le canzoni sulla linea di fotografia.
Ehm Sì, però le sue, cioè lui lui quan quando ha fatto da quando ha fatto questa evoluzione, ehm, lui ha iniziato a fare canzoni di questo genere, quindi trattando argomenti che realmente su di cui realmente può parlare, perché anche lui tra l'altro, ehm, questa canzone qui, con tutto che lui adesso sia comunque fidanzato con un'altra ragazza, ehm
Ah okay, anche lui che sembra quasi che l l'abbia t'è prop come l'ha scritto, cioè lui è fidanzato, l'ha scritto per una relazione passata allora.
Sì, sì, sì, sì, eh lui era fidanzato con Valeria cioè ti si io ti posso fare i gossip su di lui, ti rendi conto i gossip.
<chuckles> Ma sì certo, fa sempre piacere.
Lui lui era lui era tipo fidanzato co con questa Valeria che non era un personaggio pubblico, ne nulla e poi si son lasciati ma beh, non non non gli ho mai chiesto il motivo <chuckles> e non gli chiederò <chuckles> e e adesso lui è fidanzato con un personaggio pubblico molto, molto famoso, uhm, che è tipo la sorella di Davide Frattesi, che è f Davide
<chuckles> Quindi non è una cantante lei?
No, no, no, no, so sa non so neanche cosa faccia. L'influencer, forse la modella, non non ne son sicuro però.
Quanti anni ha Geolier?
Ehm, sui 24, 25 massimo 26, quindi è giovane.
E ti piacciono di più le sue canzoni, quelle sulla scia di "Fotografia", in sostanza.
Sì, su su quel mhmm, quando quando lui parla della vita, ma di robe che effettivamente ha vissuto è il numero 1.
Quella di Sanremo ti è piaciuta?
Sì, perché anche quella era dedicata al suo amore passato. <chuckles>
Che pure un po' più a dave tu è proprio c'ha la fisima del scrivere le canzoni storie.
No, lui ma i infatti io co stavo scorrendo TikTok, no, adesso su sulle canz su su mi sono usciti un po' di TikTok sulla canzone di "Fotografia", no. Allora, ho iniziato a vedere un po' di commenti, allora ho detto: "Vabbè dai, devo aprire il post di Geolier su Instagram, de che annun in cui annuncia la canzone", e c'eran tanti post in cui scrive in che scrivevan tanti commenti, ehm, "tutte le volte che Geolier posta, la mia psicologa fa all-in." <chuckles> "Ehm, Geolier quando droppa deve pagarmi lo psicologo". Eh son canzoni, capito, molto, molto significative, quindi
<chuckles> Eh sì, sì, che nell'immaginario di qualcuno poi diventano un po' parte, infatti non so se a te è capitato di riascoltarla tante volte di fila, magari.
A beh sì quando è uscita c'avo set io c'ho Alexa. Ehm, poi gli ho detto: "Alexa riproduci 'Fotografia' da Apple Music", ehm, ha iniziato e gli ho detto: "Ripeti la canzone di prima. Ripeti, ripeti, ripeti, ripeti," sì. Sì, sì a un certo punto è entrata mia mamma in camera e mi fa: "Guarda, ehm, piace anche a me Geolier, ma non lo so, ci sono altre 1000 canzoni belle". <chuckles>
Mh. Ripeti fino all'infinito, finché non <chuckles> <chuckles> Ah okay, piace anche a lei. Beh però dai, anche lei sul pezzo comunque piace, cioè, comunque un cantante di ora è difficile che magari possa piacere a una generazione come quella dei nostri.
No ma ma va, ma lei lei è top, lei è top, ascolta ascoltava anche Capo Plaza, Shiva, no, no, no, si è che lei lavora fa, mhmm, lavora in centro di smistamento, no, dei corrieri e quindi praticamente si trova a fare anche i turni serali, mi fa che la sera, in radio, tipo RTL quelle radio così, c'è solamente musica giovanile.
<chuckles> Ma pensa te! Sì è vero specialmente Radio Zeta, quindi magari a lei piacerebbe molto.
Sì, sì, e quindi praticamente lei ha imparato a ascoltarsi 'ste canzoni, perché anche se c'ha, ehm, la possibilità di mettere CarPlay sulla macchina, quindi poi di di pre di prendere Spotify e mettere le canzoni che che piacciono a lei, sai magari più consone alla sua età, lei no, ha iniziato in cioè, ha iniziato a ascoltare queste giovanili adesso ascolta tutte queste, inizia a fare "gang, gang" ehm
Particolare, <chuckles> vabbè, anche mia madre più o meno sta su quell'orlo.
Eh ma perché alla fine è a è un modo per anche per loro per continuarsi a sentire giovani, cioè io ho notato questa cosa, anche cantanti magari un po' più anziani, così, cercano sempre di di assomigliare ai ai giovani. Ehm
Ma, no, sì è vero, mhmm, poi vabbè, mhmm, a volte vengono suonate anche in giro, no, nei negozi piuttosto che nei locali, quindi se capita ai nostri genitori che vadano ovviamente la sentono. Chissà per loro che cosa rappresenterebbe la canzone di Geolier, cioè cosa gli verrebbe in mente, magari una storia passata.
Sì. Ma allora, per mia madre in realtà non ti so dire perché, mhmm, lei ha sempre e solo cioè, sì se a quando ha trovato mio padre si sono hanno avuto quell'alchimia dal dire dai 14 anni fino ad oggi son stati assieme. Ehm, oggi mio padre ne ha 60, mia mamma ne ha cinquanta 54, sì, più o meno quindi, ehm, cioè per loro la canzone di Geolier non fa effetto perché sai, ehm, la vita assieme praticamente quindi è un po' così.
Sì, per però, mhmm, piacerà il mood, magari la melodia, il cantato, la voce.
Sì, quello sicuramente, anche perché ti ti ripeto, lui ha fatto questo processo evolutivo, ehm, che secondo me gli ha fatto guadagnare gli ha fatto guadagnare tanto.
Ma c'è una canzone, ehm, che di lui ti rappresenta di più come persona, rispetto adesso al momento, diciamo, in in questo momento.
Allora, una canzone che mi rappresenta di più è "Vittoria" che è una canzone d "Vittoria" è una canzone del suo primo album, mhmm
E "Vittoria" di cosa parla? "Vittoria" non è inteso per la ragazz è inteso
No, no, no, perché si chiamava Valeria e quindi, e e poi stavano ancora assieme.
Okay. Vabbè, perché magari c'aveva la cosa di scrivere per l'ex.
Il primo album esce no, no, no, no, no, no dai, a un certo punto anche basta, <chuckles> ehm, no praticamente questa canzone qui, "Vittoria" appunto, mhmm, parla, ehm, del fatto che quando tu inizi un qualcosa di nuovo, nessuno è con te, nessuno ti supporta, nessuno cioè, sperano tutti nel tuo fallimento, son più le volte in cui le persone sperano nel tuo fallimento che magari in un tuo successo. Ehm
<chuckles> Eh purtroppo questa è una situazione complicata e che capita spesso.
E lui parla di questa cosa, e come per dire: "Tutti quanti non credevano in me, ce l'ho dovuta fare da solo, son dovuto andare avanti da solo e invece guarda oggi e succede quello," capito, quindi ehm, quella lì è la canzone che se quando supererò questa situazione tornerà a rappresentarmi di più. Adesso però mi rappresenta "Fotografia".
Chissà, ehm, magari tra un paio di mesi, quando ascolterai questa canzone, che magari poi sono una di quelle che, adesso magari Geolier ti piace molto, però che lasci un po' nel cassetto, no, per qualche, uhm, per qualche mese che non ascolti più, poi dopo un po' di tempo la riascolti, chissà che cosa ti genera. Ti è successo con una sua canzone?
Bah sì, ma in realtà mi succede con un po' tutti i cantanti e secondo me questa cosa qui è da collegare al fatto che io quando ascolto le canzoni sono molto emotivo, e a me la musica piace, perché la musica parla. Poi essendo facendo io comunque un lavoro creativo facendo io un lavoro creativo Sì, poi a parte quello che io so che comunque la cioè il la comunicazione passa sotto tanti aspetti e quindi quello, mhmm, quello artistico, ehm, quello musicale, ehm, quello di progetti, quindi la comunicazione è un po' ovunque, ed è bello, uhm
Certo, a tantissime persone. Tu l'ascolti tanto. Cioè è quasi essenziale, diventa alla fine, no, nel nella vita quotidiana.
Sì, mhmm, ne hai ne hai bisogno a un certo punto della della comunicazione ed è bello trovare tante forme, tanti, tanti modi, ehm, è importante più che altro non non solo per noi ma ma anche per il cantante perché, ehm, cioè lui fa trasparire proprio in alcune cose, la la sofferenza che lui ha passato e quindi anche questo poterne parlare liberamente, ehm, secondo me ti aiuta tanto.
E Quello, ma oltre magari, ehm, far trasparire qualcosa che poi colpisce dritto al cuore delle persone che si sentono meno sole, si sentono comprese in una situazione simile alla sua, magari.
Esatto, esatto, hai colto il punto.
Guarda, volevo ringraziarti per avermi parlato di come questa canzone in particolare, "Fotografia", rappresenta questo momento difficile che stai passando per cui ti mando anche un altro abbraccio anzi, <chuckles> era s era inteso che ti avevo abbracciato e e niente, ti ringrazio molto.
<chuckles> <chuckles> Niente, e il piacere è stato mio, alla prossima, buona serata.
Grazie, a te.